Tulis, alam mo yun, talagang naiiwan yung ano eh, lasa eh, 'di ba? At ay ako kasi may oo, oo. Mahilig din kasi ako sa gata eh, alam mo yun, kung baga 'yan kasi mga natutunan ko talaga eh sa magulang ko. At yun nga laging may gata, kasi siyempre sa amin ang daling maggawa ng gata eh, alam mo yun, nagkukudkod pa talaga mano-mano ng gata nung bu niyog. Na yung niyog na magulang na, ang sabi, 'di ba? Tas kukudkudin, uupo ka tas kukudkudin mo. <chuckles> Hala. Kasi parang ano eh, ang dali sa'min makakuha ng mga ganon. Kaya lagi may gata at yun nga napansin ko kahit na anong pagkain basta may gata, nagugustuhan ko, tas minsan lalagyan mo lang ng sili, ‘di ba? Kahit sa isda, kahit sa isda, 'di ba yung tulingan, ganun din. Lalagyan mo lang ng gata, oo, naku. Talaga grabe. Tapos lalagyan mo ng sili, yung siling haba.
Hmm. Yes, yung tumatatak ganun? Mm. Mm. Mm. Yes. Mhm. Mm. Hmm. Mm Ay sarap nun. Oo.
Na
Oo, pang-ano, para may additional kick dun sa ano. Add flavor para pampagana, oo.
Oo, oo, yung anghang-anghang. Oo. Alam mo, naalala ko talaga diyan yung tatay ko, kasi dahil sa kanya kumbaga, alam mo yun, ang daling makuha namin yung mga sahog eh, kasi mahilig siyang magtanim. So parang di namin pinoproblema yu
Mm. Ah, sa lalo sa probinsya.
Oo. So hindi namin pinoproblema yung mga sahog, parang pupunta o uutu kukuha lang siya dun. Sabihin namin, "Oh, gusto namin magluto ng ano, ng gusto namin yung gata." Kukuha lang siya ng niyog. At kung gusto namin ng ano yung 'yan nga, yung mga talbos ng mga kamote, kangkong, ang dali lang makuha. Kaya kumbaga, yan nga 'pag nagluluto naalala ko talaga yung tatay ko eh, kaya kung baga memorable din talaga kung paano siya nagluluto. At yun nga, alam mo yung 'pag nag
Mm. Hmm. Kumbaga ano, namana mo? Namana mo yung ah, pagluluto at yung mga teknik ng tatay mo at ngayon ay ginagawa mo na rin.
Oo. Mm.

Ah, usually yung mga, siyempre tayong mga Pilipino laging may mga putahe, eh. Halimbawa, yung may mga karne, halimbawa adobo, mga sinigang, tinola, at yung mga daing, tinapa. Kasi, ako nagagawa ako ng daing, eh, personal akong naggagawa ng daing, o o. 'Yong daing na galunggong.
Mm. Mhm. Ah. Anong mga daing, mga bangus?
Galunggong, oo, kaya kumbaga, yun talaga yung hinahanda ko, mga pansit at yung mga leche flan. Pagka alam mo yun, sa dessert, or ah, yung anong tawag dito, yung, palutang, alam mo ba yung palutang, yung glutinous rice na ano, palitaw? Oo, oo, yun. Alam mo gustong-gusto ko nagluluto ng mga ganyan, oo.
Ah, okey, good. Galunggong. Palitaw, parang palita- palitaw. Yes, oo. Ang sarap nun, gustong-gu ay, gustong-gusto ko 'yang kakanin na 'yan. Nami-miss ko tuloy, parang gusto ko tuloy umuwi sa'min sa probinsya at makatikim niyan. <laughs>
Eh. Naku, kayang-kaya mo din magluto niyan, ang dali-dali lang. Ako nga hindi ko rin alam magluto niyan dati, tapos nung naaral, nakuha ko na yung technique, ay, naku halos every week nagluluto ako, ayan nga.
Lubi. Glutinous rice flour lang naman yata yun 'no? Tapos ano, coconut na ano, shred, tapos asukal.
Mhm, mhm. Oo, tapos ang ginagawa ko nga, yun nga yung, kaya nai kilala talaga or natatandaan nung mga kumakain or nung kaibigan ko, nilalagyan ko nung ano sinunog na sesame seeds, yung puti na sesame seeds, tapos pahahalo mo sa asukal na pula, ayan kasama na nga yung shredded, mhm.
Oh, ano ba yung secret mo? Share mo naman. Oh, wow! Oo, niro-ro Niro-roast mo.

Oo, naku totoo. Pero maya-maya sabihin, "Oh ang sarap nito", sabihin eh, "Oh paano mo niluto 'to?" Alam mo kahit yung mga matatanda na, kumbaga parang inaano nila na, "Oh ang sarap ng luto mo, anong ginawa mo dito?" Kumbaga sa lo 'di ba siyempre matanda na sila mas experience na sila eh, 'di ba? Siguro, ganun kasi yung ginagawa ko minsan, parang nakapag ano ako, nakapag-eksperimento din ako at yun nga, kumbaga na-appreciate talaga nila yung lasa at siyempre pagka habang kumakain ah, brainstorming na 'yan sa pagluluto 'di ba? Kumbaga kanya-kanyang ano na yan eh, sabihin, "O, ako ganito 'ko magluto eh. Oh ganito yung ano dinadagdag ko." Mga ganun. Kumbaga kasama na din talaga yung daldalan, kasi nga kumbaga alam mo yun, nada nagdadaldalan na, nagkukuwentuhan kasi na appreciate din nila eh, kung ano yung nilulu niluto ko at pin hinanda ko sa kanila.
Mhm. Hmm. Mm. Mm. Mhm. Yes. Oo. Mm. Mm. And speaking of ano nun, since, nabanggit mo yung about sa social media ganyan. Nakatulong rin ba yung social media ngayon sa'yo sa pag-discover ng ibang mga putahe, mga recipes, mga ganyan at ano man ano naman yung mga ah, na discover mo na mga lutuin na ngayon ay gustong-gusto mo na ring ihanda or gawin?
Naku, oo. Actually, to s sa totoo lang, ang na-discover ko talaga sa pagluluto ko, yung sinasabi ko sa'yong palitaw, kasi hindi talaga ako marunong magluto niyan.
Ah, okey. So, self ano lang yun, self-taught?
Oo, kumbaga sabi ko, "Paano ba magluto nito?" kasi pagka nagluluto ako ang tigas. Alam mo yun tipong hanggang sa hindi mo na makain. Maraming beses talaga na pumalpak ako. Sabi ko, "Ano bang mali?" kasi sabi ko, "Ganun yung ginagawa ng nanay ko dati eh." Pagka nagluluto siya, ganun lang naman bibilugin niya lang yung ano, lalagyan niya lang tubig. Ihuhulog niya lang dun sa lutuan, sa kumukulong tubig. Oo. Eh ang ginagawa Hmm, totoo. Ganun pala yun. Once na lumitaw na tanggalin mo na. So yun, yun talaga doon ko natutunan. Oo, kasi ang ginagawa ko dati pinapatagal ko sabi ko, "Bakit ganun nung tuma tumatagal, tumigas?" alam mo, ang dami ko din talagang pagkakataon na nasayang yung ganun ko eh. Talagang nag-trial and error ako at yun nga dahil dun sa sa social media, kapapanood ko. Alam mo yun nagse-search talaga ako eh, tapos yun, nga many times ko i ay minsan 'pag nagluluto ko inuulit-ulit ko din talaga eh, kasi minsan medyo may pagka slow ako eh. Kailangan talaga, alam mo ipo-pause ko ganun, yung ititigil ko tapos babalikan ko ulit. So ayun, hanggang sa na alam mo akala mo ang dali lang, 'di ba? Di ba parang ganun lang eh, hanggang lumutang lang eh, yun pala may aabangan mo pala talaga hanggang sa lumitaw, tanggalin na. So yun, doon ko nakuha sa social media yung ayan, nakawili oh, oo.
Mm. Mm. Ah. Mm. So antaying lumitaw a ano, aantaying umangat, 'di ba? Kaya palitaw. Mm. Mm. Mm. Hmm. Mm. Yes. Oo. Yung secret, technique.